Ой, слушай, это очень интересно. Слушай, а ты сказала, что, а, вы 5 лет с ним дружили, а вы сейчас уже не общаетесь?
Нет, нет, абсолютно не общаемся. А, э, получается, потом, э, через 5 лет он познакомился с женщиной. А, э, то есть м мы как-то встретились 1 раз, и она была против, э, нашего знаком ну, то есть общения.
Мгм. Мгм. Мгм. То есть она не понимала смысла этого общения, поскольку видела в тебе конкурентку, да?
Нет, нет. А возможно, да, возможно, да, она как-то, ни возможно, не верила, возможно, не понимала, и для чего это всё. И вот она ему, то есть, с м, дала выбор, и, а, очень странно, да, конечно, он там мог, э, всё-таки, м, ну, и и с ней общаться, и со мной общаться, ну, не знаю, не знаю там. Он он решил, что, а, он сказал, что не хочет её обманывать, да, там как-то за спиной. Эта дружба- это не дружба.
Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Да. Ну, это на самом деле так, да. Дружба всё-таки про честность, открытость, доверие.
И вот они начали жи и полностью он моментально, да, от так в 1 момент по щелчку прекратил полностью со мной всё общение, а, э
А ты ть почувствовала пустоту в своей жизни какую-то? Мгм.
Конечно, конечно, он был моим единственным другом.
Мгм.

Ну, он, видимо, не нуждался, не считал это нужным, но, э, вот такой, м, тот, м, период времени, да, когда мне так нужен был друг, он всё-таки был, и у меня была поддержка. И, конечно, очень-очень печально, что, э, наши пути с ним так разошлись. Да, да, я очень
Эль даже, н-да. М-да. Да. Здорово. Разошлись, да. Слушай, а знаешь, что я хотела спросить у тебя? А было такое что-то, например, что, а, он увидел в тебе такое нечто особенное, чего никто раньше вообще не замечал, возможно, даже и ты в себе не замечала, а он тебе это подсветил?
Да. Нет, нет, наверное, ничего такого, э, он не рассказывал, ничего такого не говорил. Он просто
Ага. Ага. Мгм, просто бы оказался в нужное время н в нужном месте, да?
он просто сказал, то есть, я почувствовал, что ты очень хорошая, неиспорченная, неизбалованная девочка. Э, то есть, сказал, таких мало, как ты э, ну, всё-таки в столице, да, то есть, жил, а, там более меркантильные такие девушки были, а, то есть, ему именно понравилась такая, то есть, простая деревенская девушка, да, <laughs> вот так.
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ой, слушай, такой очень теплый такой разговор, и да, несмотря на то, что он с оттенком такой немножечко грусти, всё равно вот я чувствую какое-то очень теплое, а, с твоей стороны, а, знаешь, ощущение в его сторону. Спасибо тебе!
Мгм. Мгм, мгм. И тебе пока-пока.